Allora sì, per i viaggi in effetti sì, mi scrivo più che carta e penna, magari prendo gli appunti virtuali per capire dove andare un determinato giorno, cosa si può fare, se si deve prenotare la gita in barca, ovviamente, lo devo prenotare in anticipo, quindi metto tutto su Google Calender, queste queste cose qua.
Mh-mh. Okay. Eh certo, sì, sì. Ah okay, capito.
Ehm, mentre, no, invece, quando ci devi andare a vivere un'altra città, <sighs> eh, hai altre priorità, è la prima magari trovare una casa, quindi insomma devi avere tanti appuntamenti, devi visitare degli appartamenti, "bla-bla". Quindi devi più, uhm, calcolare il punto di vista burocratico e quello magari più facile anche da ricordare, che sono appuntamenti talmente importanti <laughs> che che lo sai che mercoledì prossimo avrai l'appuntamento al comune pre esempio quindi eh-eh, sì, bravissima infatti, non mi è mai capitato di dovermelo scrivere su un calendario ecco, diciamo così. <chuckles>
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ho capito. Mh. No, certo, assolutamente. <laughs> Certo, ti resta un bene fisso dici, non è che <chuckles> assolutamente. Sì, sì, effettivamente ci sta. <chuckles> Sì. Ehm, invece Certo quello, assolutamente. Per quanto riguarda le persone intorno a te, questo più forse per il trasferimento, come come ti comporti, cioè come lo comunichi, come gestisci magari le loro opinioni sia che siano positive che ne negative cioè, tra virgolette, nel senso, magari, uhm, "preoccupazioni" che possono essere della famiglia in generale. Come come va?
Ehm, però piano piano lo fai tutto. Sì dimmi, dimmi. Ma no, io ho una famiglia molto aperta, poi io sono andato via di casa a 18 anni, sono andato andare all'università, un'altra, cioè a 300 chilometri sì, insomma, da casa mia, quindi, insomma, eh, ormai sono abituato e sono abituati loro, scusami, ad avermi fuori dalle scatole, quindi poi guarda ti dico la verità, ho sempre avuto la fortuna di essere in paesi che sono molto ben collegati col mio luogo d'origine, quindi ehm 2, 3 volte l'anno riesco andare, insomma, nella mia regione in Sicilia, dove provengo, eh, e quindi, insomma, sono tutti tranquilli perché mi vedono spuntare abbastanza spesso ecco da questo
Mh. Ah, okay. Fuori sede. Mh-mh. Ah, okay. Sì. Certo. Ho capi Mhmm, okay. Ah, ho capito, ho capito. Ah, beh, certo, okay. Se fossi, insomma, dall'altra parte del mondo, allora lì sì che diventerebbe magari <chuckles> un po' più tosta.
Ma guarda proprio per questo motivo io non ho mai avuto l'ambizione di uscire dall'Europa, perché alla fine sia perché comunque in Europa si vive molto bene secondo me. E e poi dai alla fine con 2 ore, 2 ore e mezza di volo sono a casa, non è un grande sacrificio. Mh-mh.
Mh-mh. No, beh, certo, certo. Certo, assolutamente. Anche per loro eventualmente venirti a trovare è è una cosa assolutamente organizzabile.
Esatto. Sì, sì, sì infatti sono venute un paio di volte, <chuckles> quindi sì, sono e le piace molto anche qua, quindi
Ah, okay, ho capito, capito.